मेरी जो मुख्य समस्या हैं वो मेरे च नींद के कारण हैं। आप जैसा आप जानते हैं कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में बहुत सारी समस्याएँ बहुत सारी चिंताएँ आपके मन में होती हैं, और बहुत सारे सोच आपके दिमाग में एक पर एक आते जाते हैं, आते जाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि आपकी नींद जो है वो बहुत खराब हो जाती है। मैं बिस्तर पर जब सोने जाता हूँ तो मुझे ढंग से नींद आ ही नहीं पाती। वो सारी स जितनी भी सोच है और जितनी भी चिंताएँ हैं एक-एक कर मेरे दिमाग में कौंधते रहती हैं। तो इस स्थिति में मेरे लिए सोना और शांत रह पाना बहुत मुश्किल हो पाता है और और जब शांत आपका दिमाग शांत नहीं है तो आपको नींद भी नहीं आती। मेरे साथ बिल्कुल यही समस्या है। तो मेरे जो नींद की समस्या के कारण मुझे बाकी भी जैसे मेरे स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं इस अ, संदर्भ में चाहूँगा कि आप मुझे कुछ ऐसे सुझाव दें, जिससे मैं अपनी सोच को और इन चिंताओं को नियंत्रित कर सकूँ ताकि मेरे नींद में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही, मैं इन चीज़ों को इन चीज़ों को ठीक कर सकूँ। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मुझे प्लीज़ कुछ अच्छे सुझाव दें। जी।
जी, बिल्कुल अ, मैं यहाँ सुझाव देने के लिए हूँ और मैं आपकी बातों को अ, ध्यान से सुन रहा था, और चिंता करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अ, मैं कुछ पहले सबसे पहले सुझाव अगर दूँ तो अ, ज़रूरी होता है कि अ, नींद के पीछे की कारण क्या है। तो उस कारण को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं कुछ आपसे कुछ सवाल करूँगा तो आप उसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि अ, जैसे आप अ, कितने घंटे सोते हो और आपकी सोने की टाइमिंग क्या है? क्या ये टाइमिंग अ, डिफ़रेंशिएट करते रहती है या एक फ़िक्स टाइमिंग है? या आप आप कितने घंटे की नींद लेते हो? इसके बारे में बताएँ और साथ में इसके साथ ये भी बताएँ कि अ, क्या नींद बीच में कितनी बार आपकी खुलती है? ये जी बताइए।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
हुँ। जी, बिल्कुल। आपकी बातों से लग रहा है कि आप अपने परेशानी को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत और निश्चिंत रहिए, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ही आम है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप नियमित रूप से आप अ, चीज़ें मुझे बताइए और नियमित रूप से आप काम करेंगे अपने ऊपर, तो बिल्कुल अ, आपकी नींद ठीक हो जाएगी। तो अ, मैं थोड़ा बात करता हूँ आपके अ, स्क्रीन टाइमिंग के बारे में क्योंकि अ, कहते हैं, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है और और बात करूँ तो आपके खाना खाना पीने के बारे में, आपकी डाइट के बारे में। और आपकी अ, जैसे दिनचर्या में एक्सरसाइज़ हो गए, तो इन सब के बारे में बताइए कि कैसी रहती है, आपकी दिनचर्या सुबह से शाम तक उठते ही, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए?
उ जी। जी। उ जी। जी। उ ज जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। मेरी अज जहाँ तक मेरी दिनचर्या का प्रश्न है, तो अ, आप तो समझ सकते हैं कि अगर, रात में 3 या 4 बजे तक सोया जाए, तो सुबह उठना कितना कठिन होगा। मुझे सुबह में तकरीबन मेरी शु सुबह की शुरुआत 8 बजे, 9 बजे होती है। और उसके बाद मुझे 10 अ, मैं थोड़ा बहुत नाश्ता-वाश्ता करके मुझे ऑफिस जाना होता और 10, 11 बजे तक मुझे अपने ऑफिस पहुँचना रहता है। 11 से 5 तक मेरा ऑफिस का टाइमिंग रहता है। उसके बाद जब मैं घर आता हूँ, तो वो घर में घर आने के क्रम में मुझे 1 से 2 घंटा मिलता है। जो मेरे रास्ते में चला जाता है चूँकि मेट्रो से घर आना पड़ता है, तो बहुत सारा वक़्त उसमें चला जाता है और मुझे बहुत थकान भी होती है उसके बाद। फिर 7 बजे घर लौटने के बाद अ, मैं थोड़ा बहुत फ्रेश होता हूँ और फिर 8, 9 बजे तक खाना खाकर मैं फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद। मेरी कोशिश जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि, 10 बजे मैं अपने बेड पर जाता हूँ और उसके बाद अ, मैं मोबाइल चलाता हूँ। तो मेरा जो स्क्रीन टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये सोचकर चलाता हूँ, कि आधे घंटे में फ़ोन रख दूँगा मगर वो आधा घंटा कब 2 घंटा, कब 4 घंटा बदल जाता है, ये पता ही नहीं चलता। और जहाँ मुझे मेरा लक्ष्य था कि मैं ग्यारह बजे तक सो जाऊँ, वो 3 बज जाते हैं। कई बार 4 भी बज जाते हैं और कई बार तो पूरी रात ही जाग कर ही बीत जाती है। हालाँकि स्क्रीन टाइमिंग ही सबसे बड़ी समस्या नहीं है। इसमें मेरे जो समस्या है, वो है, वो जो सोच है, जो कुछ एक कुछ चीज़ों को मैं सोचता हूँ और बार-बार उन्हीं चीज़ों के बारे में अलग-अलग आयामों से सोचता जाता हूँ, तो वो चीज़ जिसे हम अंग्रेजी में ओवरथिंकिंग कहते है, वो बहुत परेशान करती है मुझे और चिन बहुत चिंता भी होती है कि, कैसे इन चीज़ों से निकला जाए। कैसे अपनी समस्याओं का निवारण किया जाए? और ये सोचते-सोचते मेरी बहुत सा मेरा बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। तो और मुझे नींद भी नहीं आती, तो मुझे इस पे पृ कृपया मुझे सुझाव दें, कि कैसे मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ? जी।
ठीक। बिल जी, बिल्कुल अ, सुझाव दूँगा और मैं आपके इसी मेन अ, परेशानी जो होती है, ओवर थिंकिंग अ, इससे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मैं इसी पे ही आने वाला था। तो आपने, अच्छा हुआ, बता दिया। तो अ, ये ओवर थिंकिंग जो आती है आपको, जो ये ओवर थिंकिंग को एक तरह से चिंता भी बोलते हैं। जब चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो ओवर थिंकिंग के रूप ले लेती है। तो ये ओवर थिंकिंग आती है, वो किस तरह की ओवर थिंकिंग आती है? जैसे अ, मैं उदाहरण दूँ, तो अ, किसी को डर होता है कि अ, "मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा मेरी अ, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए।" ये सब ओवर थिंकिंग हो जाती है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, कहीं हो जाए, मतलब नेगेटिव थाउट्स भी आते हैं ओवर थिंकिंग में। तो किस प्रकार की ओवर थिंकिंग आपको आती है? इसके बारे में थोड़ा बताइए।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
जी बिल्कुल अ, ये स्वाभाविक है, ऐसी चिंता आना तो आम है, लेकिन चिंता जब इतनी अ, ज़्यादा बढ़ जाए कि ये किसी और चीज़ का रूप ले ले, तो ये बहुत ही अ, सोचने वाली बात है और मुझे ये अच्छा लग रहा है जानकर कि आप भी अपने अ, चीज़ों को लेकर अवेयर हैं। तो अ, मुझे अ, अपने अ, जो कुछ लास्ट जब आपने सोया था, तो आप उस बीच में कितनी बार जागे थे और किस थॉट के साथ जागे थे। बीच में जो जागते हैं। इसके बारे में बस आख़िरी चीज़ मुझे बता दीजिए।
जी। जी। जी, जी। जी, जी। आख़िरी बार जैसा आपने पूछा, मैं आख़िरी बार जब सोया था, तो मेरी जो नींद खुली थी, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। मेरे मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर में एक पारिवारिक कलेश या पारिवारिक तनाव का माहौल रहता है, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कहीं किसी ने झगड़ा कर लिया। तो उस वजह से मेरी नींद खुली थी और मैं अचानक ही रात में सोते-सोते जाग गया। और उसके बाद मैं बहुत देर तक जागा ही रहा। मैंने बहुत कोशिश की अ, कि मुझे वापस नींद आ जाए, मगर मुझे नींद नहीं आई। और ये जो है, ये समस्या मेरे साथ अक्सर ही हो जाता है। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मुझे उस आप कुछ ऐसे ठोस सुझाव दें, जिनको अपना कर, मैं अपनी दिनचर्या भी सुधार लूँ और साथ-साथ अपने सोने का जो रूटीन है उसे ठीक कर लूँ और इस तरह की सोच और चिंताओं से मैं खुद को आज़ाद कर सकूँ। तो कृपया मुझे इस दिशा में मार्गदर्शन करें मेरा। जी।
जी, बिल्कुल आपको मैं मार्गदर्शन करने ही य आया हूँ। और मैं पूरा पूरी तरह तरीके से आपकी मदद करूँगा कि आपकी अ, ये जो चिंताएँ हैं, ये ओवरथिंकिंग है ये सब चीज़ें आप से अ, चली जाएँ। आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है, जो आ रही हैं आपके मन में ये सब चीज़ें दूर हो जाएँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात आप जो इतनी अ, जो भी हम सोचते हैं ज़्यादातर हर इंसान को थॉट्स आते हैं। चाहे वो इंसान जीवन में स्ट्रेस्ड हो, नहीं हो अ, भी परेशानी हो उसको एकदम हेल्दी हो तो इंसान हज़ारों थॉट्स आते हैं। लेकिन कभी-कभी होता है कि वो थॉट्स ना इतने ज़्यादा आने लगते हैं। नेगेटिव जब बन जाते हैं ना वो थॉट्स जब तक पॉजिटिव रहें तब तक ठीक हैं बैलेंस जब बिगड़ जाता है इसका जब ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। तो ये तब जाके ये थॉट्स ना हमें स्ट्रेस देने लगती है। और ये स्ट्रेस जब बढ़ने लगता है हमारे जीवन में तब जाके ये चीज़ें जो होती हैं ये फिर ओवरथिंकिंग का एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो अम, यही सलाह दूँगा कि अ, आप इसके लिए अ, जब भी आप सुबह उठो देखिए, नींद अ, सुबह उठो आप, सबसे पहले तो आप स्क्रीन को देखना बंद करो। जैसे ही अ, रात के 8 बज जाए, आप अब कमरे से अपने फ़ोन को बहुत ही दूर जाके रख दो। क्योंकि अ, साइंस ऐसा मानती है कि ये रेडिएशन भी इसका असर करता है। तो मैं तो कहूँगा इसे दूर ही रखो। इससे थोड़ा नींद आए ना आए, बस दूर रहो। बस सोचो कोई बात नहीं आ रही है थॉट्स ये नहीं की फ़ोन से थॉट्स को भूल जाओगे आप, आने दो। बस फ़ोन-ओन को दूर रख लो। और दूसरी बात, जब भी सुबह उठो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
हुँ।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
जी, आपका भी धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे सलाह देकर।